うんうんうん、なるほど。そうですね。で、まあ、ずしょうじゅん語を話すことがあると思うんですけど、その、やぷ、その標準語と比べて、やっぱその京都弁のここが好き、ま、先ほどなんか大阪弁と比べて京都弁の方が「柔らかく聞こえてかわいい」みたいなことは、なんか仰ってくれたと思うんですけど、まあ、じゃあ、そう、その、この標準語と比べた時には、その、しょ京都弁とか、あとは、ま、大阪弁でもいいんですけど、ま、こういうところが好きとか、ま、こういうしょうげんは標準語では出せなくて、うーん、なんか困るとか、なんかそういうのってあります？何か。<laughs>
うん。 はい。 あ、はい。 ああ、<chuckles> もうなんが突っ込むところは、やっぱり関西弁じゃないと雰囲気は出ないですよね。なんかあの、標準語で突っ込んでしまうと、なんかそのストレートに、あの
ああ。
なんて言うんすか。「なんなんでですか」じゃないけど「なんでやねん」ってそう、言うと、あの、色んなニュアンスを含むんですけど、なんかすうん、なんかそれを標準語にすると、別に質問しているわけじゃない「なんでですか？」でもなく「何言ってるの？」もちょっと、違うみたいな。うん、だか、そういう風そういう、じすシチュエーションは、やっぱ「なんでやねん」みたいな。<chuckles>
うんうん。あ、でもなんかその、なんかすごいダイレクトにきあんあん。 うんうん。 そんなうん。 <laughs> はいはいはいはい。なるほど。 ああ、なるほど、確かに。そういう場面は確かに標準語で言うと、まあ、人にもよる気がするんですけど、ま、たたま、特にその大阪出身の人とかは、標準語で返されたりするとすごいダイレクトに聞こえて「うっ」てなってしまう <laughs> のかなって確かにはいはい。うーん、なるほどなるほど。確かにそういうのは大阪弁とか京都弁とか、ま、関西弁ですかね、一般的に。のいいところなのかなって確かに、はいはいはい、思いますね。はい？はいはいはい。なんか、そうですね、最近なんかなんか、その方便とか、ま、一般的な話なんですけど、その若者若い世代だと、あんまりその方言を喋らなくなるとか、あの、訛りが弱くなってるみたいなはなだしも、まあ、あるかなと思うんですけど、ご自身ではどう感じてらっしゃいますかね。なんか、その若い世代はあんまりもう喋らなくなったとかそういう話って、聞いたことあります？
うんうんうん。 うん。 はい。 <laughs> そうじゃない、みたいな <laughs> うーん、うん。 そうですね、うーん。 <chuckles> はい。 はい。 うんうんうん。 ああ。 はい、そうですね。 そうですね、やっぱりあの、ソーシャルメディアで色々ポストされてる方って、みんなが標準語ではないと思うんですけど。
うん。
多いですよね、あの、方言を出してない方が。っていう印象を受けます。たまにいらっしゃる、ううんですけど、あの、ま、関西弁であったり、他の 方言であったり。なんかそれが目立つぐらい、標準語が多くて。
うん。
まあ、その、ね、内容にもよるんでしょうけど。
うん、ふん、うん。

確かに確かに、そうですよね。あ、それでちょっとあの、今ふと思いつい思ったんですけど、その、なんかあんまりその具体的な、なんか京都弁でしか使われてない方言とかあんま、聞いてないな、あ、あの、あんまりその話してないなと思ったんですけど、なんか京都弁ならではの、なんか、特有のしょうげんとか、ま、その「好きねん」とかは、ただ語尾が変わっただけだと思うんですけど、その京都弁、大阪弁でしか使われない特有のしょうげんで、あ、な何かあれば紹介してほしいのと、その好きなものがあれば、特にそういうの聞きたいんですけど。
うーん。 はい。 ああ。 はいはい。うんうんうんうん。 ああ。言葉自体ですか？それともなんかいいなんかあの、使ったことはないですけど、なんかお茶漬け、<laughs> どうですかって京都で言われたら帰らなきゃいけないみたいなるじゃないですか。
はい。 ああ、はあ、なるほど。<laughs> はいはいはいはい。ま、そういう、ま、そういう、はそういうことですね。なんか表現でもいいですし、そういった文化でもいいんですけど。
<laughs> あ、でも え、はう、あ。はい。 言葉で言えば、あの、まあ、京都も大阪もですけど、おおきにって 独特ですよね。かん標準語には、おおきにはないですよね。
はいはい。 ああ、おおきに。 そうですね、おおきに、な、その別れ際とかに言う時ですかね？はいはい。
で うん、で、特にあの、使わない人も結構いると思うんですね。商売やられてる方は、よく使われてる印象で、普段でも。うん。でも私も普段友達との会話で、おおきに、使わないなって、今ちょっとふと思いました。なんか昔は使ってたけど、なんかお店、バイトとかしてた時は。
ああ、はいはいはい。 うんうんうん。あ、それはどうなんですかね、今でもそのお店の人とかって結構、使うなってイメージあります？
うん。 ああ、使っていて欲しいですね。なんかそれ独特だと思うろ。<laughs> うん。うん。
ああ、なるほど。 はいはいはい、使っていてほしい、なるほど。まあ、それはなん結局、こう、なんかお気に入りってことですね。その代々伝わってほしい、ま、じゅうねんごでも、にじゅうごでも。
なんか独特ですよね、うんうん。
うんうんうんうん。 なるほど。他、何か、おおきに以外にあります？
えっと、これはええの、関西弁ではないんですけど、福岡の友達がいて、で、福岡の方でも結構あの、外れの方だったらしくて、で、結構福岡の人でもその子の方言が分かりづらいとかっていうのを聞いて、何かひとつだけ覚えてるのが、なったかな「めどかった」っていう。
はい。 うん。

うん、ふん。ああ、なるほど。え、ってことはちょっと普段、最近だと大阪弁のほうが多いっていうことなんですけど、まあ、あの基本的には大阪弁でしゃべることが多いんですか、その学生時代の時も、ま、普段は大阪弁を使うけど、そういう特定の場面で京都弁を使うっていう感じなんですか？
そうですね、うーん。 はい。 きっと地域的にちょっと混じっているのかなっていう感じは、あの、母親のほうが、えっと、ぐかわいわゆる河内弁みたいな。 だの、むイイントネーション、なんか大阪弁でもちょっといろいろあって、で、多分その地域的にちょっと、なんか京都の影響も受けてて、ただまあ、その「好きねん」とか「何々しはんねん」は意識的には使ってましたけど、でも「何とかしはる」っていうのは大阪の人でも使われる人はいるので。そうですね、なんか、うーん、でも、どちらかと言えば、なんか、い一般化された大阪弁みたいなのが、や最近は多いですね。そのお関西の人と喋る機会はあっても
はいはいはい。 うん。 うん。 うん。 はいはいはい。
まあ、あの、ジェネリックな関西弁みたいな。
はいはいはい。 ああ、なるほど。まあ、その一般的な、はいはい、や
なんか、関西弁の標準語じゃないですけど。
はいはいはい。ま、その一般的なその、ま、癖が強いような大阪弁とかじゃなくて、その一般的にみんなが普段、ふんに使うような、大阪で、いいまあ、普通に使うような、およその大阪弁を、ま、普段を使ってると。はいはいはいはい。その、ま、ちょっと気になったんですけど、ま、人によったら、その大阪弁を喋る人って、その敬語で、はん話しような場話すような場面でも、その大阪弁のイントネーションとか、大阪弁が出るともいれば、ま、敬語になったら全然すごいしょうじゅん語に喋る人が、いるんいるっていうのを聞いたことがあるんですけど、ご自身ではどう思います？その敬語で、しゃ喋る時は、そんなに大阪弁が出ないとか、ま、そういうフォーマルな場でも大阪弁が出ちゃう、ま、京都弁が出ちゃうとかってあります？
うんうんうん。 どうですね、うーん。 うーん。 はい。 うん。 はい。 うんうん。 はい。 はい。 うんうん。 はい。 はい。 うん。 そうですね、基本的には相手に合わせるスタンスで、私は。なので、あの、関西人の方でしたら、敬語でもやっぱり関西弁が、少々出ますね。で、標準語の方でしたら、まあ、大体標準語、うーん、寄りですね。